Uhum. Exatamente. Eh. Hã hã hã. Também, um que é meio estranho, mas eu eu um pouquinho de relaxo, também, é óculos de realidade virtual. Tem dá para colocar nu numa praia ou numa montanha, e tal. E você pode pois é. Aí você pode colocar lá, você coloca o headphone o headset, né, enfim. <chuckles> Aí você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Aí tem barulho das ondas, tem na montanha, eh, tem trilha, tem você você pode acessar o YouTube, né, dentro do do do do óculos de realidade virtual. Aham, é muito legal.
Ah, bacana. Olha, que legal! Eu nunca fiz isso. Aham. Que bacana. Olha! Esse óculos. É um óculos que a Apple lançou, será que é esse?
Não, é da do Facebook, do novo da Meta. Que é o e era era Facebook, né, e virou a Meta. Aí a Meta comprou uma indústria, antigamente que que fazia óculos em realidade virtual. E agora eles estão fazendo mais óculos, né.
Ah que legal. Aham. Olha.
Aí você pode controlar esse óculos com a sua mãe sua sua sua mão, desculpa, sua mão. E e você você pode acessar é tipo um é um mini iPad no seus olhos. É tipo um holograma mesmo, você pode clicar nas coisas. Aham.
Que bacana. Gente Hã. Que loucura gente, muito interessante. Realmente o jeito de relaxar mudou ao longo dos anos, né.
Uhum. <chuckles> <laughs> É. Só só Hã.
Digamos assim. É porque, olha, é uma coisa i inusitada, né. É novidade isso.
Aham. Eh. A eu acho isso estranho, mas até tem pessoa dormindo no óculos. E e e eu não recomendo isso. <chuckles>
Olha.
Não, eu não eu não recomendo isso porque, eh, dentro do óculos ainda é uma telinha, né. Você você ainda está colocando o seu olho em uma tela. E e é é luz azul, né.
Ah, ok. E aí você não está relaxando seus o é, aí você não está relaxando a retina, né. A visão não está relaxando.
Uhum. Hum. Pois é, exatamente. E nosso corpo traba e ele funciona como eh, eh, se a gente vê luz azul, isso o nosso corpo representa que é ainda a luz do sol, né. Então é de manhã, então é para gente ficar ainda acordado. Se a gente dormir com óculos, o nosso corpo ainda não vai saber se a gente dorme, se a gente fica acordado, o que que a gente faz, né. Então, isso gera um desconforto no nosso corpo, mas ainda tem pessoa que que que dorme. Hã.
Pois é. Aham. Sabe que pois é, eu gosto muito de dormir cedo, assim, até 22h e acordar cedo, eu gosto de acordar com o dia, né. Então eu não costumo fechar. Aqui tem estore e tem cortina, né, eu não costumo fechar. Porque tem gente que fecha tudo. E tem médicos até que dizem para fechar tudo. Mas na minha cabeça se eu fechar tudo, eu não vou ver amanhecer.
Hum. Uhum. Sim, sim. Exatamente. Aham. Hã. Aham. Uhum. Sim, sim. Hum. Hum. Hum. Pois é, se se eu <laughs> se eu fechar, eu não acordo.
E eu gosto de ver amanhecer.